Sosyal medya kullanımının, eee, insani ki eee, kişisel bağlara, ııı, etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Sen kişisel deneyiminden nasıl bir şey çıkarıyorsun bu konuda?
Eee, açıkçası sosyal medyanın, <clears throat> eee, olumsuzluklarının ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyadan önceki hayatımızda, yani hayatımıza girmeden önceki, eee, bağlarımızın sıkılığını ve ilişkilerin daha samimiyetini, eee, düşündükçe bugün, eee, çok daha herkesin, eee, rahat olduğu, çok da birbiriyle olan bağları ya da, işte, birbirleriyle olan iletişimi çok önemsemediklerini ben görüyorum. Yani yüzde... Böyle çok olumsuz bir şey demek istemiyorum ama bence biraz, eee, bağlar ve iletişim açısından olumsuz yönde etkiledi.
Öyle mi? Hı hı. Anladım. Ya, olumsuz yönleri, eee, kattıklarından biraz daha fazla olduğunu düşünüyorsun. Şimdi eski zamanlara göre dediğin zamanlar, hani, insanların elinde telefon olmadığı ya da akıllı telefonlar ol olmadığı ve, eee, zamanının, hani, s dijital ortamlarda, eee, bu kadar çok zaman harcamayıp biraz daha birbiriyle vakit geçirdiği, birbirine, eee, daha çok, ııı, zaman ve emek verdiği zamanlar eee, ı özlediğini söyledin. Sence peki, emm, burada değişen yani değişen insanın kendisi mi oldu? Yoksa, eee, bu, eee, araç geldiğinde, hani, bu araçlara erişim olduğunda zaten insan da buna yani zaten çok meyilliydi. A, tamam bu süpermiş, ııı, deyip, eee, hani, insanlara olan bağını, eee, bununla kolayca, ııı, değiştirebildi mi?
Evet. Eee, bence her ikisi de. Eee, insanlar sonuçta bir defa, yani, en kolay adapte olabilen ortama, eee, yeni düzene, yeniliğe en kolay adapte olan yaratıklardan biriyiz. Hatta öyleyiz, eee, belki de en kolay adapte olanıyız. Eee, o yüzden bence, eee, 1'incisi ama bence en önemli şey şuydu, sosyal medya hayatlarımıza girdiği anda 1'incisi biz onu bir eğlence aracı olarak gördük, işte, çok olumlu karşıladık, işte, çünkü daha önce hiç olmayan bir, eee, bir şey girdi hayatımıza ve, eee, ta tabii ki bunu herkes çok olumlu karşıladı. İnsanlar birbirleriyle daha çok konuşmaya, işte, sosyal medya üzerinden şakalaşmaya, iletişime geçmeye vs. ye başladılar ama bence nasıl kullanılacağını kimse öğretmediği için, daha doğrusu bunun zaten ilk çıktığı anda muhtemelen bir el kitabı yoktu bunun, yani, hani, bir bunun tabii ki bir, ım eee, şeyi yok, hani, prospektüsü olacak da işte alıp okuyacaksın, ha demek ki şöyle kullanırsam doğru kullanmış oldum, diyeceğimiz bir durum yoktu. Eee, işte, bence oradan kaynaklanan ve aynı zamanda senin de dediğin gibi insanın biraz meyilli de olmasından dolayı, yani, işte, hemen böyle adapte olup kola kolaylığa, pratikliğe çok meyilli olmamızdan dolayı da alıp kullanmaya başladık ama, işte, tabii ki her şey, eee, çok olumlu ve her şey çok doğru gitmiyor, gitmedi ve gitmiyor bence. Eee, ya kötü başladık değil, aslında tam tersine bence çok eğlenceli, güzel, iyi başladık, sonra ama bence işin ucu biraz kaçtı. Değişik bir yere doğru evrildi.
Doğru. Evet. Doğru. Yoktu, değil mi? Değil mi? Evet. Kötü başladık ve öyle gitti diyorsun aslında Hı hı. Yanlıştır. Hı hı. Anladım. Şunu merak ediyorum aslında, şimdi insanı insana bağlayan, emm, en önemli şeylerden biri de, hani, birbirine ihtiyaç duymasından kaynaklı değil mi? Aslında, hani, bir sevgiye, şefkate veya bir muhabbete bir, eee, eğlenmeye beraber ihtiyaç duyduğu için insanlar da, aslında, birbirine bağlanıyor veya bir aile bağları tabii ki verili bağlar, ııı, arasında ama, hani, onun da, eee, belli koşulları var. Ama şimdi, ııı, buradaki birçok öğeyi, hani, kişisel ilişkilerden aldığın, eee, hazzı, eğlenceyi veya yardımı veya bilgiyi artık s dijital araçlarla da elde edebilince, emm, b birçok anlamda, hani, insana o kadar, hani, çünkü insanla iletişimde bir emek de gerekiyor. Bir efor da gerekiyor. Buna gerek kalmadan, eee, bireyselleşerek de aslında bunların hepsine erişimin, eee, olabiliyor. Belki bu biraz, emm, bireyselleşmeye, bağların zayıflamasına sebep olmuş olabilir mi? Sen bunu ailende veya kendi hayatında nasıl tecrübe ettin?
Doğru. Tabii. Kesinlikle, bence öyle bir durum var. Eee, bu teknolojinin ve dolayısıyla, işte, bu sosyal medya uygulamalarının, eee, kullanımıyla beraber tembelleştik. Yani, eee, ben eskiden birisinin hatırını sormak için, işte, giderdim telefonun başına, işte, numarasını hatırlamıyorsam, işte, fihristi açarım, numarasına bakarım, işte, ya, bunun için bir emek sarf ediyorduk. Karşı tarafı ararsın, işte, karşı taraf evde mi değil mi belli değil, ondan sonra geriye, hani, evde değilse geriye dönmesini beklersin, hani, oradaysa da oturup işte, hani, telefonda konuşulur bir zaman ayrılırdı buna. Şimdi "mesajlaşma" diye bir şey var. Çok tembelleştik. İşte, diyelim ki, aylardır görmediğin, çok sevdiğin bir arkadaşın sana mesaj atıyor. Ekranda onu görüyorsun, iletisi geliyor, işte, "Bilmem ne sana mesaj attı" diye. Diyorsun ki "Ya, tamam, ya, dur şimdi, ben biraz sonra yazarım ona." Yani o önemseme, işte, durumun önem önemi, eee, ne bileyim ben, işte, verilen emek falan bunların hiçbiri artık yok ortada. Çünkü gerek yok, çünkü işimizi çok kolaylaştırdı ama, işte, o kolaylaştırma bir yandan da başka şeyleri götürdü bizden. Yani artık o eskiden verdiğimiz o samimiyet ya da, işte, eee, ihtiyaç duyma durumu, senin de dediğin gibi, ihtiyaç duyma durumu bence biraz ortadan kalktı. Neredeyse, hani, yarısından çoğu gibi. Artık sadece, eee, insanlar, yani yaşları biraz daha geçkin olan insanlar birbirini arıyor. Diğerleri, herkes birbirine mesaj atıyor.
Doğru. Değil mi? Çok doğru. Evet. Yok. Doğru. Efor, emek. Doğru. Hı hı. Hı hı. Doğru aslında. Eee, mesela şey de aynı şekilde, eee, birisiyle buluşmak istediğin zaman bir gün önceden, hani, telefonla arayıp "Yarın saat 2'de işte, ııı, şu kitabevinin önünde buluşalım" denirdi mesela. Ve, hani, sonra hiçbir telefonla hiçbir mesajlaşma olmadan herkes 2, 2'yi 5 geçe, 2'ye 5 kala orada olurdu, değil mi? Eee, ve, hani, o buluşmanın bir, hani, karşındakine saygı olarak veya, hani, buluşma için bir emek, bir organizasyon, bir plan, ııı, gerekirdi vs. Ve o bir sürecin kendisi emek gerektiren, çaba ve, ııı, özen gerektiren bir durumdu aslında. Şimdi her şey biraz daha kolay, biraz daha zahmetsiz, biraz daha az emek istediği için insanların emek isteyen ki, hani, sevgi veya arkadaşlık emek de isteyen şeyler, değil mi? Veya bağ kurma, ımm, bu tarz şeylerden biraz daha erindiğini, b-bu bunlardan kaçtığını, ııı, görebiliyoruz belki de. Peki, emm, bu sosyal medya tabii ki dijital araçlar falan dedik ama, emm, bu araçlar hayatımızda hep olacak ilerleyen zamanlarda da. Sence, eee, bunu kullanım şeklimizi değiştirerek daha da sı bağlarımızı sıkılaştırabileceğimiz günler de gelecek mi? Bir umut görüyor musun geleceğe dair bu anlamda?
Evet. Doğru, aynen. Hı hı, kesinlikle. Öyle görünüyor. Eee, yok, maalesef. Yani, bence, işte, son 20 senedir, 20-25 sene, neyse işte, hayatlarımızda bu var olduğunu görüyoruz ve gittikçe de sayıları artıyor. Eee, yani, bu i yani, sosyal medya üzerinden iletişim şekli bence iyileşmeyecek. “En kötü herhâlde bu kadar olur.” diye düşündük. Bundan daha kötü artık, gerçi, olabilir de. Çünkü, mesela, genç, eee, işte, böyle 8, 10, 12 yaşlarındaki gençler geçen gün bir arkadaşımın annesi babası diğer ebeveynlerle konuştukları için bunu söylüyorlardı. Ya, mesela, çocuklar artık o yaştaki, yani, çok genç, artık ilk defa akıllı telefon, tablet, bir şey almış olan çocuklar asla birbirleriyle, mesela, telefonda ya da başka şekilde konuşmuyorlar. Yani, sesli olarak konuşmuyorlar. Sadece yazışarak konuşuyorlar. Yani, evet, ya, bu o yüzden, eee, bence o eskiden dediğimiz, eee, o eski bağları, daha sıcak, daha derin olan bağları, eee, bence daha da öldürmeye, daha da bitirmeye doğru gidiyor ama bunu, yani, %100 de olumsuz bir şey olarak ben görmüyorum. Sonuçta bunun, birçok da, eee, pratik olmasından, hızlı olmasından, basit olmasından dolayı, inanılmaz da hayatımıza yararları var. Yani, insanların kendilerine ayıracak daha çok vakti var, mesela, artık. Bu çok önemli bir şey.
Anladım. Evet. Do Çok ilginç değil mi? Hı hı. Şöyle. Evet. Doğru. Şöyle bir şeyi de, hani, iyi bir yan olarak şunu diyebilir miyiz? Mesela, yurt dışına taşınmış birisi diyelim. Eee, Türkiye’deki insanlarla, normaldeki teknoloji ile çok az haberleşecek olmasına ve, hani, belki çok güç, belki çok nadiren haberleşecekken, şimdi her an, işte, ailesini, arkadaşlarına, eee, bir selam edebilecek veya bir kısa sohbet edebilecek araçlara sahip. Bu anlamda, aslında, eee, iyi şeyler de sunmuyor mu sence?
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani, işte, diyorum zaten, eee, pratikliği ve teknolojinin gücü, pratikliği ve hızı konusunda Yani, eskiden şöyleydi: Eskiden mesela, senin verdiğin örnekte, yurt dışında diyelim ki bir akraban, bir arkadaşın, birisi var ve onu aramak inanılmaz pahalı olacağı için, yani, onun için böyle izin alınırdı, anne babalardan izin alınır, işte, ne bileyim ben veya konuşursun, hemen böyle, “Tamam, kısa kes, kısa kes,” denir, hani, "Uzatma ki çok yazmasın." diye. Ya, şimdi artık görüntülü konuşuyoruz ve internet üstünden konuştuğumuz için de hiçbir kısıtlama yok, hiçbir sınır yok. Harika bir şey. Bence bu açıdan süper ama, eee, işte diğer bir yandan
Evet. Çok pahalı değil mi? Doğru. Evet. <chuckles> Değil mi? Aslında, burada, mesela, hımm, burada, eee, mesela, bağları aslında, eee, kuvvetlendirdiği bir örnek aslında ama, eee, senden anladığım, eee, genel, hani, sen en başta da bunu söylemiştin zaten. Bir yanları var. Eee, doğru kullanıldığında aslında güzel bir etkiler de yaratabilecek bir şey ama bizim kullandığımız şekliyle, şu anki, eee, maalesef, negatif tarafları biraz daha ağır basıyor, demiştin, değil mi, özetle? Hı hı.
Hı hı. Evet. Evet evet, bence öyle ama tabii bir de şöyle bir şey de var. Eee, sosyal medya dediğimiz zaman, işte, sadece, hani, bunu birileriyle konuşmak, iletişime geçmek değil, bir de sosyal medya, işte, mesela, Instagram dediğimiz uygulamada, şimdi insanlar birbirlerinin hayatlarını görüyor. İşte, belki de aslında çok yakın olmadığın insanların, akrabalarının vs. hayatlarını görüyorsun. Şimdi, bu da biraz aslında bağları dolaylı yoldan etkileyen bir şey. Yani, sen belki de o o Ya mesela, o adam, mesela, iş arkadaşın senin ve Instagram'ı takip ediyorsun ve o adam hakkında hiçbir, eee, böyle detaylı bilgin yok. Onun hayatı hakkında, ailesi hakkında işte vs. Mesela, orada sen onun, işte, pazar günü nereye kahvaltıya gittiğini, nasıl bir arabası olduğunu, işte, karısının kim olduğunu, çocuklarının hangi okula gittiklerine, yani, aslında insanların özeli olan birçok bilgiyi, senin aslında bilmemen gereken, yani, o o söylemediği sürece, otomatik olarak artık her şey karşına çıkıyor. Ya, bunların da evet
Anladım. Peki. Hı hı. Evet. Doğru. Nasıl etkiliyor sence? Hımm. Evet. Doğru. Evet. Çok ilginç değil mi? Artık her şeyi, ortaya serip, hani, görünür bir şekilde yaşama, eee, şeyi biraz artmış oluyor bu şekilde, değil mi? Hı hı.
Evet, evet, evet, evet, evet, evet, yani bu artık birazcık şeyi, işte, bu bağları da, tabii ki dolaylı yoldan, dediğim gibi bence etkiliyor.
Evet. Bu bir anlamda şey de ya yani, bu, eee, görünür olma, hayatının artık, eee, çok, eee, hani, özel ilişkin olmayan insanlar tarafından da görünür olması, eee, sence kasti bir şey mi? Yani bu insanların kasti olarak yaptığı ve, hani, bunu özellikle göstermek istediği bir şey mi? Yoksa sosyal medyanın zorunlu bir kuralı olarak mı var?
Hı hı. Eee, yani, bence sosyal medyanın zorunlu kuralı ıd olarak yapanlar da vardır. Yani daha çok bilinçsiz olanlar bence ama diğer yapanların arasında bence kasti olarak yapan da var. Yani görünmeyi gerçekten, eee, çok önemli olduğunu düşünen ve bunu çok yapmayı seven de vardır. Bir de şöyle bir şey de vardır: Yani, hani, daha, "Ya, benim saklayacak hiçbir şeyim yok ki zaten bu hayatta. Ben olduğum gibi bir insanım. Hayatım da böyle bir hayatım var. Ben anılarımı ya da, işte, koymak istediğim şeyleri buraya koyarım." diyen insanlar da kesin vardır. Yani illaki çok kötü bir yerden, eee, bakmamak gerekiyor buna. Ama tabii ki, hani, eskiden hiç olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Ya, eskiden kimse kimsenin nerede evi neredeydi, işte, şurada yazlığı var mıydı, hangi okuldadır, işte, kimdir nedir? Hani, çok daha az bilgisi varken şimdi artık <giggles> senin de, dediğin gibi
Evet. Evet. Değil mi? Evet. Aslında mahrem olan bir hayat, ııı, çok daha büyüktü, değil mi? Hani, herkesin kendine özel hayat alanı çok daha büyüktü ama şimdi biraz daha, eee, hani, kamusallaştı belki de özel hayat o anlamda. Eee, peki, ş eee, son olarak şu konuya da merakım var, eee, se senden duymak istediğim. Şimdi, sen, eee, daha eski hâlini de, yani o teknolojiden önceki hâlini de gördün ve, hani, eskiyle çok rahat kıyaslama yapabiliyorsun ama, eee, bu, hani, 2000 sonrası doğmuş nesil aslında hep bunun içinde büyüdü ve bunun gelişiminin zaten ileri safhalarında zaten, eee, bilinçlenmeye başladılar ve bu çok verili bir şey onlar için ve bu şekilde varoluş tarzı, bu şekilde iletişim kurma, bu şekilde bağ geliştirme insanlarla onlar için çok verili. Emm, sence bu 2 jenerasyon arasındaki kuşak farkı, eski jenerasyonlar arasındaki kuşak farkına göre çok daha mı, eee, kopuk olacak
Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Evet, çok doğru. Hı hı. Evet. Evet.
bu sebeple?
Eee, ı bence çok kopuk olmayacak. Çünkü şöyle de bir şey var: Eee, şu son 20-25 senedeki teknolojinin gelişme hızına birazcık da herkes, yani yaşlısı, küçüğü, işte, hani, ergeni vs. hiç böyle insan yaşı veya, eee, nesli ayırt etmeyen etmeden herkes ayak uydurmak zorunda oldu. Yani herkes bir şekil Kesinlikle, yani, çünkü, işte, atıyorum, devlette bir işin var, bürokraside bir işin var, işte artık e-Devlet denen bir şey var mesela. Ya da, işte, ne bileyim, ben bir yerde bankada bir işlem yapmak istiyorsun. Cep telefonuna, işte, mesaj gelmesi gerekiyor. Hani, eee, sen olduğunu emin olmak için vs. Yani insanlar, her yaştan insan bunu kullanmak zorunda kaldılar. O yüzden de bence herkes bir şekilde biraz daha yakınlaştı birbirine bu yüzden dolayı. Bağlar çok da kopmadı ama artık senin de, dediğin gibi, bundan sonra bence tek bir çeşit insan tipi olacak. Bunun içine doğan ve ful, eee, bütün hayatı boyunca bununla yaşayan, bu teknolojiyle yaşayan insanlar.
Hı hı. Doğru, herkesi Evet. Doğru söylüyorsun. Hımm. Anladım. Tabii, çok ilginç noktalara aslında değindin, eee, v verimli bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederim. Eee, çok keyifliydi benim için.
Aynı şekilde, benim için de öyleydi. Çok teşekkürler, görüşürüz.
Görüşmek üzere.